Ờ, mình nghĩ chắc, ờ, mình mình hông có mình hông có rành về những cái tác phẩm nghệ thuật mà có những cái chi tiết về đất, về mưa, nhưng mà mình thấy là có mưa nhiều. Thí trong những cái tác phẩm, ơ, cái gì mà "Kiss the rain" gì đó, những cái nhạc bản nhạc piano chẳng hạn, hoặc hoặc là những bài hát thì cũng có thể nó có đề cập những cái hình ảnh này. Tại mình thấy hình ảnh này cũng là đẹp á. Nếu mà sau này mà mình có cơ hội mà m mình viết nhạc đi, thì chắc chắn thì mình cũng sẽ thêm những cái chi tiết này vào. Ừm. <chuckles>
Ừm. Ừm. À, những bài hát âm nhạc các thứ, ờ. Ừm. Ừm. Ừ, rất là nhiều bạn trẻ bây giờ ấy, OK thì, ờ, có thể mùi không chưa cảm nhận được đâu. Nhưng mà nghe tiếng mưa thôi nà cũng có thể cảm nhận được rồi, đúng không? Bây giờ thì mọi người hay chọn những cái tiếng mưa để mà có thể dễ dàng đi vào giấc ngủ, đúng không?
Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. <laughs>
Ừ, đó, thì, ờ, như bạn thấy thì m như bạn bảo thì cũng mùi mưa, rồi nà nó cũng mà một cái nguồn cảm hứng cho sáng tạo nghệ thuật như vậy. Ờ, thì, ừm, bạn vừa bảo nà, ờ, nếu mà được làm nhạc thì bạn cũng đưa cảm hứng vào, ờ, chọn mưa vào một chút để có thể làm cho cái tác phẩm nghệ thuật của mình. Tức là bạn đang làm nhạc, đúng không?
Ừm, ừm. Ừm. A, thì, à, đúng rồi. Mình đang học về nhạc, thì mình cũng ơ, thí dụ mà sau này có cơ hội đi, thì tại vì mình muộn cũng muốn những cái lời bài hát của mình là những cái lời bài hát sạch và mang tính chữa lành, hơn là những cái lời bài hát, ơ, có nhiều yếu tố kích thích ở trong đó. Thì, ờ, mình cũng có thể là thêm những cái, ơ, những cái lời bài hát, thí dụ mà thêm mưa vào, để như mà đất sau cơn mưa vậy đó, ờ, the ground after the rain vậy đó. <laughs> Coi như là làm sao, ờ, the rain kiểu vậy á, ừ, kiểu vậy, kiểu vậy vậy đó, đi cho nó kiểu như nó nó thú vị, làm bài hát cho mình của mình thú vị và mang tánh mang tính chữa lành nhiều hơn. Ừm. Ừm.
Ồ! Ừm. Ừm. Ừm. <laughs> Nghe rất là thú vị đấy, mặc dù là với ngân nga một vài giai điệu thôi. Ờ, ừ, ừm. Ừm. Ừ, không biết rằng ngày xưa thì ở quê ở quê như vậy, thì ngoài khi mà nghe tiếng mưa ra, thì, ờ, ngoài cái mùi đất ra, thì bạn có nghĩ đến những cái hương vị khác không? Ngư nhĩ bự như nà, ờ, rơm rạ này, hay nà, kiểu, cây cối gì không?
Ừm.

Ừm, thế thì, kiểu, như nà, ừm, bây giờ cái mùi này nó rất là tốt, rất là có tác dụng như vậy, nhưng mà tuy nhiên ở phố thì bây giờ bê tông các thứ khá là nhiều rồi. Thì theo bạn ấy, ờ, cái mùi đất sau mưa này, ừm, mọi người có lên tạo ra một cái môi trường mùi đất sau mưa, ơ, nhiều hơn ở trong hệ sinh thái đô thị không? Bây giờ nên trồng nhiều cây xanh rồi là tạo nhiều đất hơn chứ? Cứ chỗ nào cũng bê tông hóa thì rất nà khó mà có thể làm cho, ừm, cái môi trường nó xanh, trong xanh hơn.
Đúng rồi. Ừm. Ừm. <laughs> À. À. Đúng rồi. Có chứ, mình nghĩ là cái mùi này nó cũng, ơ, có giá trị về việc là tăng cường sức khỏe tinh thần cho người dân, t bạn biết hông? Tại vì một số cái nhãn hãng nước hoa á, người ta vẫn có những cái mùi gọi là after the rain á, nghĩa là sau cơn mưa á. <laughs> Thì giống như người ta người ta lấy, người ta sẽ lấy từ cảm hứng từ là cây cỏ hoặc là đất, những cái mùi như vậy á, nó làm cho mình cảm thấy thư giãn. Thì thí dụ như mà ở thành phố đi mà mình không có nhiều những cái chỗ để mình để đất á thì mình có thể là sử dụng những cái chậu chậu chậu cây nhỏ á. Nếu mà chậu cây nhỏ đi, đúng không? Nó cũng có đất mà, đúng không? Dụ mà mưa xuống á thì nó cũng có cái mùi nó cũng bốc lên thì thà rằng, ý là mình mình không có nh một cái diện tích đất lớn để có cái mùi đó nhiều, thì mình có thể sử dụng những cái chậu cây.
Ừm. Ồ! Ừm. Ừm. Ồ. Nhưng mà sẽ cố gắng là tạo những cái khoảng nhỏ trong gia đình hay là, ừm, ờ, ví dụ ở ban công gì đấy, đúng không? Để mà có thêm một cái mùi, trải nghiệm được cái mùi đấy thì, ừm, thế không biết là bây giờ thì bạn có dùng cái cái có dùng cái hương hương cái mùi hương đấy ở trong cuộc sống của mình không? Kiểu như nà ờ, bây giờ trong nước hoa này, trong như bạn bảo nà bạn cũng có dùng một chút, gọi là, mùi hương ở trong nhà như, kiểu, sáp thơm các thứ, đúng không? Ừ, thì, ờ, có sử dụng những cái mùi này hay không?
Đúng rồi, đem trồng. Đúng, đúng. Đúng rồi. Ừm, ừm, ừm. <laughs> À! Ừm, ừm ừm.

À, nói về một cái kỷ niệm đáng nhớ đi chắc là tắm bùn á. Bạn biết hông? Tại vì dưới quê mà, dưới quê đúng rồi, dưới quê mình thì ngoài đất ra đi, đ đất mà đất khô là bình thường mà, đúng hông? Mùa nắng mà. Khi mà mùa mùa mùa mưa tới rồi á, đất là nó mềm ra nè, bước xuống là lún luôn á, thì tụi mình hay có cái trò chơi là chọi bùn, chọi sình á. <laughs> Thí dụ mà ra tắm, đúng hông? Là sẽ đẩy đứa này đẩy đứa kia nằm xuống sình á, rồi xong rồi lấy bùn rồi chọi nhau. <laughs>
Ừm. Tắm bùn á hả? Ừ. Ừm. Ờ. Trời, nghe rất là thú vị, kiểu, đúng là tuổi thơ ấy! Khi mà mô tả như vậy thì, ừm, kiểu như là, ừm, rất là hoài niệm rồi đấy. Thì, kiểu, ừm, bây giờ ấy, còn những cái người bạn đấy mà, kiểu, chơi cùng, xong rồi có khi là nhiều khi ngồi kể với nhau không?
Đúng rồi. Ừm. Có chứ, thì, à, thật sự là năm nào mình cũng đi về quê hết, mà mỗi lần về quê là sẽ hẹn mấy đứa bạn cũ đi ra ăn uống nè, nhậu nhẹt nè, hoặc là ăn tiệc chẳng hạn, thì, à, ra thì t chủ yếu là bạn cấp 1 thôi, tại vì ngày xưa cấp 1 mới chơi cái đó nhiều, chứ lên cấp 2, cấp 3 là hổng có chơi nữa. <laughs> Đúng rồi.
Ừm. Ừm. Ừm. Mình cấp 2 nà cũng ừ, chơi nên cấp 2 mà vẫn chơi tắm mưa là nhiều khi là bị táng ngay đấy, bị bố mẹ đánh ngay đấy, đúng không? Ừ, ừ, nhưng mà, kiểu, bây giờ đi học đi nên thành phố các thứ rồi ấy thì, ừm, bạn thấy là cái mùi đất sau mưa ở thành phố với cả nông thôn thì có khác gì nhau nhiều không?
Đúng rồi, đúng rồi. Có chứ, thường thì mùi đất ở thành phố nghe mùi bê tông không à. <laughs> Ờ, nghe mùi đúng rồi, đúng rồi, nghe mùi kiểu bụi bụi đúng rồi, nghe mùi bê tông, kiểu, bụi bụi á, nói chung là h hông có thích lắm. Nhưng mà ở dưới quê tại vì đất là đất trồng, đất đất đất trồng cây này nọ đó, khi mà mưa xuống rồi một cái cái mùi nó rất là, kiểu như, nó rất là cái gì đó, nó rất là tươi mới, rất là sạch á, kiểu như vậy á. Tuy rằng là ở d ở thành phố điều lôi đôi lúc nó sạch nhưng mà cái mùi nó lên nó toàn là cái mùi bụi không à. <laughs> Ừm hừm.
<laughs> Đúng kiểu nghe mùi, ờ, bê tông, ừ, mùi đường phố ấy ha. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Rồi nà nhiều khi nà ví dụ đường bê tông, đường nhựa nhiều nên nà nó có một cái mùi gì đấy rất nà khác so với cả mùi đất, đúng không? Ờ, nó oi hơn, cảm giác nó, kiểu như nà, có một gì đấy, kiểu, hơi ẩm gì đấy, à hơi, ờ, hơi, a, lóng ấy, đúng không? Ừ, ừm. Thế bây giờ theo bạn ấy, ừ, nếu mà phải dùng 3 cái từ mà có thể mô tả cái mùi đất sau mưa đấy thì bạn sẽ dùng những cái từ như thế nào để mà áp dụng?
Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Oi hơn! <laughs> Đúng rồi, đúng rồi, kiểu, kiểu vậy. Ừm, đúng rồi. Ừm. À.